آه، طبعًا علاقتك بربنا آه.
لأن الصلاة بتديك آه بتديك دعم، بتديك دعم روحاني غير عادي، بتخلّيك ب يعني تحس إن أنت آآ، ع في علاقة قوية جدًا بينك وبين ربنا، بتفتح لك طرق كتير إن أنت لأ أنا انت طول ما أنت بتصلي، والدنيا تمام لأ أنت مش لوحدك، فاهمني؟ آآ، برضو آآ، ما ننساش نصيب من الأهل، يعني الأهل طبعًا دول دعمك الوحيد، وأهلك الناس اللي معاك اللي بتشعرك طبعًا إنك مش لوحدك.
جميل أوي، إمم. إمم. أكيد، طبعًا طب أكيد طبعًا يعني، وأن وأنت ذكرت ده، ذكرت إن إن والدتك طبعًا في أكتر ال الأوقات اللي أنت كنت حاسس بيها، آآ، ح أو حاسس ساعتها بالوحدة، كانت هي اللي واقفة جنبك، وهي اللي بتدعمك وهي اللي بتلافي الشعور ده منك.
بالضبط، آآ، فدي أهم حاجة برضو الأهل، وفي نفس الوقت آآ، اللي عنده مشكلة في الوحدة ما يتكسفش إن هو يقولها.
إمم. حلو جدًا. ماشي.
اتكلم عادي، قُل أنا أنا حاليًا حاسس إني لوحدي ومحتاج إن أنتم تقفوا جنبي.
إمم.
بل بس ده يتقال لأهلك أو يتقال لحد قريّب منك أوي، لأن دول هُم فعلًا اللي هيقفوا جنبك، هُم اللي بيحبوك فاهمني؟ ممكن ممكن حد تاني مثلًا ت تقول له حاجة زي كده ما تلاقيش منه ال الدعم الز ال أو ال ال الوقفة، أو يملى فراغك مثلًا إن أنت لوحدك أو كده
ماشي. إمم إمم. آه، أو أو ممكن أصلًا يقلل من من شعورك، أو يحسسك إن آه آه، ف
بالضبط يقلب معاك بنتيجة عكسية، يقلب معاك بنتيجة عكسية، تبدأ بقى إن أنت ت المشكلة تتفاقم، فاهمني؟ فبس دي المشكلة، بس.
اتفضل، إمم إمم إمم، بالضبط. حلو جدًا، أنا حقيقي باشكرك على كل الكلام الجميل ده، يعني عايز أقول لك إن أنا استفدت منه استفادة عظيمة، عظيمة، عظيمة، وباشكرك عليه جدًا جدًا.

جميل، بس خليني كده يعني آآ، أنا يعني اللي شايفه في كلامك إن أنت عندك وجهة نظر مختلفة شوية عن الوِحدة، فخليني الأول أسألك، أنت شايف إيه هي الوِحدة أو أو كلمة وِحدة دي بتوصفها إزاي؟
لأن يعني ال الوِحدة دي ساعات باشوفها اللي هي، آآ، عدم وجود دعم، سواء دعم من حد قريب ليك آآ، أخواتك، والدك، والدتك، أهلك، خطيبتك، صاحبتك، مراتك، <tsk> ده ال عدم الدعم ده بيحسك إن أنت لوحدك في الدنيا دي، لأن دايمًا أنت محتاج محتاج حافز أو دعم من حد إن هو تكمّل معاه طريقك أو تشوف مثلًا أنت محتاج إيه، فاهمني؟ آآ، وفي بقى طبعًا وِحدة اللي هو
حلو. إمم. جميل. ماشي. حلو أوي، آه، مش الوِحدة إن إن إن الشخص يقعد لوحده، يعني إ إن الشخص قاعد لوحده، دي ما اسمهاش وِحدة.
لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، أنا ممكن أبقى قاعد لوحدي في مكان أو مثلًا برّه الدولة اللي أنا عايش فيها أو المكان اللي أنا عايش فيه، آآ، بس ألاقي حد بيسأل عليا بإستمرار، يحسسني إن هو موجود، يحسسني إن هو آآ، لأ، أنا معاك لحظة بلحظة، يعني هاحكي لك موقف آآ، أنا كنت في الجيش.
حلو أوي. جميل. إمم. جميل.
دخلت الجيش، آآ، طبعًا الجيش ما يعني ما يعني يعني لو هنتكلم عن الوحدة والاستقلالية مش هنتكلم باشوف لك مش هاشوف لك مثال أحسن من كده، من الجيش فكان
إمم، إمم، ده ده ده ال أكتر فترة البني آدم فيها بيكون مع نفسه تمامًا مُنعزل عن كل الناس اللي يعرفهم وكل اللي حواليه.
متدمر، و بالضبط، ومتدمر، أنت لوحدك، شايل وحدك، شايل نفسك ب ب بمشاكلك بمساوئك بعيوبك ب بالكويس بالوحش بكل ده آآ، ساعات لما كنت باحس بالوحدة أو الملل لأ، باتكلم بالاقي والدتي بتكلمني أو واحد صاحبي أو أخويا، والأكتر والدتي، يعني أنا باحس إن والدتي معايا هناك أكتر ما، آآ، باكون معاها في الإجازات من كتر المكالمات واللي هو التفاصيل اليومية اللي باشاركها معاها. فدلوقتي آآ، مش هاقدر أبني الوحدة على إنها أنت شخص لوحدك قاعد لوحدك، إذًا أنت كده في وحدة، لأ، أنا كنت لوحدي هناك في الجيش بالضبط.
حلو، إمم. جميل اوي، إمم. إمم، ماشي. جميل أوي، إمم. إمم. مش هي مش كده، هي مرتبطة أكتر بالناس اللي حواليك، ال أنت ممكن تبقى قاعد وسط ناس كتير بس، لأ، برضه أنت حاسس إن أنت لوحدك، لأن الناس دي مش بتديك الإهتمام اللي أنت محتاجه أو بتديك الدعم اللي أنت مستنيه.
بالضبط اللي